Ótimo isso, adorei, tem mais alguma dica?
E basicamente e também preparar a mente, eu gosto de chegar, a primeira coisa que fazer que é acordar, tomar um banho, que é para renovar as energias, comer bastante, que é para ficar bem cheinho, porque eu vou passar horas ali estudando, né, e, exatamente, para não ter desculpa, sim, de parar e tentar fazer qualquer outra coisa, e também uma coisa muito importante que é a técnica pomodoro, que eu aprendi recentemente, que, ah, você passa 25 minutos ali estudando, depois dos vint se você conseguir um pouquinho mais é até melhor, né, mas eu gosto de fazer os 25, passo os 25 minutos estudando, paro, coloco o cronômetro 5 minutinhos pra fazer o que eu quiser, responder mensagem, comer qualquer besteirinha, ir a ao banheiro, e depois retorno, olha, foi a melhor técnica que eu aprendi para estudar.
Hum. <chuckles> E aí não tem a desculpa, né, de no meio do caminho Perfeito. Ai me conta. Aham. Ok. Uhum. Ah. Olha, é maravilhoso essa técnica pomodoro, eu não sabia disso, viu, vou começar a aplicar, porque às vezes eu entro naquele período de hiper focos e fico incomunicável por 5 horas, né, <laughs> isso é bem legal, eu não procrastino no estudo, mas eu procrastino em tudo quanto é outras coisas, então com essa técnica de ajuda. <laughs>
É muito interessante. <laughs> Ah eu sei bem como é. Ah, eu queria ser ao contrário. <chuckles> Eu queria procrastinar nas outras coisas e focar muito mais no estudo.

Então, eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Então, os gatilhos são vários, hã, notificação no celular <chuckles> ou a luz muito aces muito forte ou um barulho que tá tocando lá fora. Tudo é um gatilho pra eu desfocar naquilo que eu tô fazendo e e seguir com com o que eu não devo, né. E, aí tá o problema, se eu saio do foco e vou fazer qualquer outra coisa que seja, eu vou perder ali uns bons minutos, porque, e eu simplesmente mudo o meu foco pra outra coisa, o que não é muito válido.
Ok. <laughs> Sim. Uhum. Olha. Uhum. E quem tem o déficit de atenção é péssimo, né. Porque quando você você tem ou o hiper focos ou a hiper distração, né. Você tá ali super focado naquilo, e aí do nada você tá ali no telefone por meia hora vendo o mesmo vídeo do gatinho que tá pulando. <laughs>
Exatamente. Sim. E lá está, e quando a gente perde tempo com essas coisas é sempre com coisas que não não vão acrescentar em nada. E, a, besteira.
Besteira, exatamente, besteiras. Eu acho que olha, eu tenho que ser diagnosticada também, que eu sofro muito disso. Por isso, que eu faço essa técnica de ter aquele hiper focos que eu fico 5 horas. Que eu não levanto nem pra ir no banheiro, justamente por causa disso. Porque pix abriu a porta é um novo mundo, né, é o mundo das distrações.
Ah, é horrível. Sim. <chuckles> Exato. Exatamente! A gente também que tem o o TDAH nós temos o nosso hiper foco, e ele dura são pra aí semanas ou meses e eu eu acho que eu tô conseguindo, hã, fazer com que os meus estudos sejam hiper foco. Eu acho que eu tô conseguindo ter sucesso nisso. Eu espero continuar.
<laughs> Sim. Ótimo! Ah, você vai continuar sim, vai. Eu tô aqui, oh, to na torcida por você. <laughs>
Se Deus quiser. <chuckles> Obrigado, muito obrigada. <chuckles>
Vem cá, tem algum momento que te dá culpa de você ter procrastinado?